Ai, olha eu acabei de terminar um relacionamento, assim, na verdade a gente tem mais ou menos, é, acho que tem 1 mês.
Hum. Hã. Tá, e como é que foi assim?
E
E como é que você tá se sentindo?
ai foi horr horrível.
É?
Eh, tudo, tudo foi horrível. Assim, 1º que eu tá sendo difícil aceitar. 2º a história foi muito feia.
Aham. Por que que você diz isso que a história foi feia?
É como terminou.
Ah!
Porque eu fui acusada de traição.
Hã? <gasps> Nossa! Que pesado né?
Muito pesado e assim eu beijava o chão que essa pessoa andava. Se eu tinha que sonhar eu até sonhava sabe? Até no sonho eu sonhava com ele. Acho que no so olha teve pra eu não falar a verdade pra pra falar a verdade teve uma vez que eu sonhei com um cara eu me senti culpada, mas isso foi lá no começo do relacionamento. Eu sonhei com o cara da televisão. Acho que era... É! Eu não me senti culpada então, eh, ser acusada de traição
Uhum. Uhum. Olha só. Você só sonhou, nada aconteceu, é.
E assim
É algo muito grave, né.
inventaram até provas e falaram que eu so que eu era muito inteligente que eu consegui esconder tudo.
<gasps> Meu Deus.
Eh, assim, eu eu acho que eu preciso desabafar e e entender porque talvez eu
Sim.
talv eu não sei, porque é difícil aceitar. Mas acho que eu estou a acabaram me livrando de uma, porque
É verdade. Eu acho que eh-eh, sinto muito que você tenha passado por uma situação tão chata, né. Porque, além de você perder uma pessoa que provavelmente você amava, né, ou ama ainda. Eh, ainda ser acusad é, acusada falsamente de algo que não f você não fez. E aí, né, a pessoa ainda termina com você. E você não não tem nenhuma chance, assim, de
Amo. <chuckles> Mas já já não sei. É. Uhum. Hum.
de tentar dizer a v assim, de tentar fazer a pessoa acreditar na verdade, né. Então mas é como você falou, né, às vezes, a vida faz umas coisas pra gente que é um
Exatamente. É assim É.
é como se diz, eh, ainda bem, né, porque você ficar com uma pessoa assim É.
É. É, agora mesmo tá muito difícil porque a gente vivia juntos, eh, então, eu saí. Eu agora mesmo, eu estou na casa de uma amiga, que ela me recebeu. Eu tenho todas as minhas coisas ali ainda. Mas, assim, na forma como terminou, foi feio. Então
Ah. Uhum. Aham.
acho que a única so
É uma coisa que você nem quer mais estar perto, né, imagino.
É. Porque, assim, ele sempre foi muito ciumento. Assim, ele tem ciúmes da minha sombra. E eu trabalho o meu trabalho faz com que eu viaje muito. E, assim, muitas vezes
Ah. Confia, né.
tenho companheiros, não é. Tem mui tem vários companheiros homens. E, então, tem ele tem uma paranoia enorme
Absurda. Uhum.
absurda daí aconteceu. Eu fui pra São Paulo fazer um trabalho
Uhum.
e então ele disse: "Ah, minha irmã tá aí também. Encontra com ela", eu falei: "Ai, claro". <chuckles> E olha o que que eu fiz. Eh, como a gente já tinha combinado sair, eu estava saindo com os meus companheiros, a gente estava fazendo coisas. Aí, eu tem um deles que eu tenho muito carinho.
Aham. Que que você fez? Hã.
Assim, aqui entre a gente, eu acho que ele até gosta de menino. Não sei, nunca perguntei. Eu nunca ele nunca falou de menina nunca ele é super fofo, aquela pessoa, assim, linda. Daí, eu falei: "Ó, amanhã eu vou sair com a minha cunhada. Vem você também". Aí, ele falou: "Vamos". <chuckles>
Aham. Aham. Legal.
Aí, a gente foi chegou junto no bar, eu e ele. Onde estava a minha cunhada com se com os amigos dela. Eram tinha mais 3 pessoas ali.
Pronto. Tá. Certo.
Aí, esse amigo sentou do meu lado.
Aham.
Então, a gente estava numa mesa bem apertadinha e teve momentos que, sem querer, assim, a gente conversando alguma coisa eu coloquei a mão no joelho dele, conversando.
Ah.
Uhum.
E aí?
É, e nada aí, na beleza, né, tudo aí tranquilo. A gente ficou ali no bar tomando umas, rindo. A gente foi embora, né, todo mundo foi embora.
Na paz.
O dia seguinte eu recebo uma ligação.
<gasps>
<chuckles> É. Imagina. "Onde você estava ontem à noite?" Eu falei: "Ah, com a tua irmã". Aí ele falou: "Não, depois que você saiu do bar com a minha irmã, onde você foi?" "Eu fui pra casa onde eu estou me hospedando, na minha amiga". Ele: "Tem certeza?", falei: "Tenho".
É. Ai, Deus.
Você não foi para o hotel onde está o teu amigo?
Pronto.
Ele sabia até o hotel onde estava meu amigo. Acho que o meu amigo falou Uhum, acho que porque ali, né, perguntaram, ele falou: "Ah, eu não não sou de São Paulo, eu estou num hotel, a gente está aqui trabalhando no", ah, ele contou tudo, né. Você acredita
Como que ele sabia? Ah! Uhum, normal.
que o amigo da da da irmã foi atrás dele pra saber se ele estava lá no hotel e se ele estava com alguém, então no hotel falaram que não
E aí?
que ele não estava com ninguém, então foi aí que falaram que eu fui tão inteligente, que eu entrei separado
Hã? <gasps>
pra não descobrir. Foi eles fizeram a cabeça dele falando que, com certeza, eu estava muito carinhosa com esse amigo, com certeza a gente tinha um relação e não era de de pouco tempo.
Gen Meu Deus, que loucura, inventaram uma uma fan-fic, criaram.
Ele chegou ele chegou a falar assim: "O que você acha que eu estou levando aqui no meu nariz, nariz de palhaço?" Foi foi assim foi horrível assim a as acusações e quando falou isso Não, e quando falou que: "Eu fui tão inteligente que eu entrei separado, eu entrei por outra porta, que ninguém nem do hotel viu."
Aham. Pesadíssimo, né?
Falei: "Que loucura", "Isso sim, porque te seguiram.", eu f "Não, não me seguiram", acho que ele estava querendo dizer, né, que era isso. Aí eu falei: "Não, você pode ligar na casa da minha amiga!" Eu fiquei assim, né, liga na casa da minha amiga, fala fala ele falou assim: "Eu já liguei, falei com o pai dela, você colocou até o pai dela pra mentir pra você."
Jogar um verde, né? Um choque. Meu Deus, que loucura.
Eles Não, ma uma, assim, uma paranoia. Aí eu liguei pra quem? Negei, né. Depois de a gente brigar, eu liguei para irmã, eu falei assim
"Eh, eu não tô entendendo nada o que tá acontecendo, que que você falou para o teu irmão?". "Ai eu só falei o que a gente viu", assim, com essa vozinha. "A gente viu que você estava muito próxima a teu amigo, e ele perguntou, a gente contou só o que a gen" eu falei: "Ah, você contou só o que você viu ou que vocês imaginaram?" "É, a gente viu e deu pra entender, porque uma mu" falou assim: "Uma mulher casada não aparece num bar com outro homem". <gasps> Eu não sou eu não sou casada, eu moro jun
Aham. <gasps> Ah. É! <gasps> Pro Aham.
Morava. <chuckles> Tem 1 mês que eu não volto.
Aham.
É, eu tenho que eu tenho que pensar como eu vou fazer, porque não dá. É, não quero
Imagina você tá casada com essa pessoa depois.
Uhum. Não.
Caos.
É, ele ele acredita na irmã e não acredita em mim.
Livramento. É, não tem como você ficar com uma pessoa que não confia em você, sinceramente, assim, eu acho que foi realmente um livramento pra você, eu acho que
En Então É, assim, eu tô sofrendo muito, eh, eu tô comendo pouco, eh, está sendo difícil. Eu voltei até a a fumar uns 2, 3 cigarros ao dia, porque eu tô tão nervosa.
Caram você tinha parado?
Tinha parado, tinha parado. Mas eu vou eu vou deixar, eu sei que eu não não devo. Então isso tudo tá vendo eu estou vendo o mal que me está fazendo.
Aham. Sim.
Eu, assim, e eu preciso de um conselho. Eu tô com medo eu tô com medo de ir lá quando pegar as minhas coisas
Eu acho
eh ele, hum, querer retomar essa relação e eu não quero.
Retomar, né, tá, perfeito. Eu acho que, assim, eh, você vai pegar um papel, uma caneta
Uhum.
e você vai escrever os prós e os contras dessa relação, e como ele tá se fazendo e também você vai escrever uma parte assim que é "como é que eu estou me sentindo agora?", como é que ele f me fez me sentir quando essa história apareceu?
Uhum. Fatal, eu tô m tô muito mal.
Então. Então eu acho que é muito importante você escrever, e antes de você entrar lá
<chuckles> Uhum.
você lê esse papel, e e e s lembra dessa sensação que ele te fez sentir. Então
É como s olha, eu, a última coisa que eu faria, a última coisa, porque realmente eu amo ainda, né, não dá pra dizer que eu amava, porque eu ainda gosto muito dessa pessoa, porém não quero estar com essa pessoa. Eu não posso ter o amigos, eu não posso sair com amigos?
Eu acho que é. É. Eu acho que essas essa história talvez te fez perceber, assim, o quanto essa pessoa não confia em você, e e e, assim, acho que uma das coisas mais importantes num relacionamento 1º respeito, né, mas eu acho que também não te respeitou, porque ele não acreditou nas suas palavras, então aí respeito e confianç. Ele não confia em você, né.
Uhum. Uhum. Não, imagina, falando, né, falando que até o pai, um senhor maravilhoso
É, você acha que alguém ia fazer É.
falando que eles estão me encobrindo, porque são meus amigos.
Uhum.
Você acredita nisso? Que horror.
É um é assim, é um desrespeito tamanho, sabe, ele acreditar em outras pessoas do que é uma pessoa que divide o teto com ele. Então É.
Uhum. É uma irmã dele que fala assim: "Ai, do jeito que eu estou falando", ai, que raiva. <chuckles>
Aham. É complicado, então eu acho que é tirar suas coisas de lá o antes o quanto antes você puder
Uhum
bloquear essa pessoa em tudo, bloquear a fa
O que você acha de eu de eu falar pra ele, colocar as coisas na caixa e me mandar e depois eu ir e ver o que ficou?
Pode ser, pode ser uma boa, porque eu acho que não ter contato vai ser um a melhor solução para você nesse momento, mas eu acho que também é importante você escrever essas coisas num papel para você não esquecer, e sempre que você esquecer você vai lá e lê e lembra.
É. É porque ele tá me tá me ligando, né, tá me ligando pra saber como é que eu estou.
É. É.
Às vezes, eu não atendo, aí, às vezes, eu atendo, entendeu, mas eu estou firme na decisão.
Com certeza, eu acho que você tem que se manter firme, eh, e bola para frente. Pega suas coisas, você vai arranjar um um um apartamento melhor, sua vida vai fluir, porque você tá com uma pessoa que quer te colocar pra baixo.
Muito obrigada.
Por nada.